À, bạn ơi, đợt này ấy công việc của mình cuối năm thành ra nó cũng khá là nhiều trong cái công việc của mình á. Ngân hàng người ta cũng tăng cái mục tiêu công việc mình lên thành ra là mình cũng, a, a, đang, a, muốn tập trung rất là nhiều cho công việc của mình thôi. Nhưng mà mình nhận ra một, ờ ừ, mình nhận ra một vài cái thói quen của mình nó làm cho mình, ờ, rất là khó nha, làm cho mình, à, mất rất là nhiều thời gian để mà chuyển đổi giữa công công việc này qua công việc khác á. Tức là cái, ơ, việc mà chuyển đổi tác vụ trong cái công việc của mình á, nó tốn rất là nhiều thời gian luôn. Bởi vì mình có một vài cái thói quen xấu giống như là mình sẽ, ờ, làm một vài cái công việc, ờ, hơi chểnh mảng, hơi mất tập trung xíu nè. Ví dụ như là trò chuyện với mật ừ, ờ, ví dụ như là trò chuyện với lại một vài cái người đồng nghiệp nè, rồi xong mình bị cuốn vào cái câu chuyện đó rồi mình cứ đứng hoài, mình nói chuyện hoài luôn. Đó, hoặc là đôi khi á là ừ, thì đôi khi là mình ngồi vào cái là bàn làm việc của mình rồi, nhưng mà á mình không có làm việc được liền, mà mình lại, à, lướt, a, Facebook, Zalo nè, xem một vài cái thông báo trên mạng xã hội trước, rồi xong thì trả lời tin nhắn một vài người trước. Rồi khi mà mình trả lời tin nhắn như vậy á, thì nó cũng không có liên quan tới công việc, nó chỉ liên quan đến những vấn đề ngoài xã hội như là gia đình hoặc là đôi khi mình nhắn tin với người yêu thôi, nhưng mà mình cuốn vào những cái tin nhắn vậy thôi, rồi xong mề mình quên mất là mình phải bắt đầu công việc. Đó, cho nên á là mình cảm thấy là cái công việc của mình nó rất là bị trì trệ lại nha. À, thường á là mình sẽ, ơ, về khoảng tầm 6:00 á nhưng mà đợt này công việc nó nhiều nè, à, một phần là do công việc nhiều, một phần là do mình chưa có chuyển đổi tác vụ, ờ, giữa việc này qua việc khác nó được mượt á, nó mất thời gian nhiều nè, thành ra là mình, ờ, cũng tốn rất là nhiều thời gian cho những cái việc, ờ, không đâu vào đâu như vậy á. À, cho nên là thành ra là mình về rất là trễ nè. À, mình còn làm 2 công việc nữa mà m cái đoạn đường di chuyển từ nhà về, từ công ty về nhà nữa nó mất rất là nhiều thời gian và mất rất là nhiều cái tác vụ để mà mình có thể bắt đầu cái công việc tay trái của mình ở nhà nữa. Thì không biết là bạn có cái lời khuyên nào hay là bạn, à, có cái cách nào để giúp cho mình có thể giảm bớt cái thời gian chuyển đổi tác vụ được hông?
Ồ, mình hiểu này. <chuckles> Vậy hả? <chuckles> Ồ, mình hiểu nha. Ừm. Ờ, thế hả? Ồ. Ờ, mình hiểu rồi nha. Đây là bạn còn h có hai công việc nè. Mà để bắt đầu một ngày công việc thì bạn phải có một cái số, a, ơ, cái công, ừ, công tác khác. Ví dụ, như kiểu là, đôi khi là bạn, à, à, check email rồi, à, nói chuyện với đồng nghiệp, rồi mình thấy à, mình hiểu rồi này. Đôi khi thì, ờm, cũng có một khoảng thời gian nho nhỏ dành, à, để trao đổi ng với lại, ờ, đồng nghiệp cũng không sao đâu. Mình nghĩ rằng là g chắc là ai cũng sẽ giống như bạn. Thì không biết rằng là bạn thường, à, chuyển đổi công việc trong mất bao nhiêu lâu nhỉ? Ví dụ như là bạn thành dành cái thoảng thời gian đó để làm những cái việc đó đó, khoảng mất, a, chiếm nhiều thời gian cho bạn, à, tập trung vào công việc, ờ, ờ, việc chính của bạn chưa?
Đúng rồi nè. Ôi, mình thấy mất nhiều thời gian lắm nha. Ví dụ như đi ừ, ví dụ như nha, à, thường á mình sẽ phải họp với sếp, ơ, vào cái đầu giờ chiều, đó. À, tại vì cơ bản là mình công việc của mình là team lead cho một cái nhóm nhỏ bên ngân hàng á, thành ra là buổi chiều nào, ờ ừ, à, buổi chiều mình sẽ có những cuộc họp vào đầu giờ chiều nè. Nhưng mà thường á, nếu mà h người ta họp xong á là người ta sẽ đi vệ sinh hoặc là người ta đi ra ngoài người ta hít thở xíu rồi người ta quay lại cái bàn làm việc, rồi xong rồi quản lý nhân viên của người ta luôn, đúng hông? Còn mình á, thì mình, à, đi vệ sinh nè, rồi xong rồi mình đi vòng vòng mình hỏi thăm nhân viên là "Hôm nay làm gì? Nãy giờ làm gì? Nãy giờ đi họp rồi làm gì?" Đó, rồi xong ì nói giỡn giỡn, đùa đùa vậy thôi. Đó, rồi sau đó thì mình cũng chẳng có ngồi lại làm, à, làm việc liền đâu. Mình lại đi ra ngoài mình, à, làm điếu thuốc, rồi mình hút điếu thuốc để mà mình thư giãn một xíu sau cái cuộc họp nè. Hút điếu thuốc á thì lại, ờ, ờ, hút ở ngoài cầu thang, thang bộ á bạn. Đó, thành ra là cũng có rất là nhiều bạn nam, a, n đồng nghiệp cũng ra đó hút giống như mình, rồi lại đứng nói chuyện, đó. Lại hỏi về cái câu chuyện này, câu chuyện kia rồi xong hỏi "trong cuộc họp nó có gì hông". Thì mình cũng trả lời, rồi mình cũng vui vẻ, rồi xong rồi tự nhiên mình bị cuốn vào những công việc như vậy như, cuốn vào những câu chuyện như vậy. Thành ra là có những lúc mất khoảng tầm nửa tiếng luôn á, hơn nửa tiếng thì mình mới có thể quay lại cái bàn làm việc của mình được. Đó, tức là mất rất là nhiều thời gian luôn.
Ồ, vậy hả? Ồ, mình hiểu rồi. <chuckles> Ờ, mình hiểu. <chuckles> Ồ, mình hiểu nha. Ồ, mình hiểu nha. Những cái công việc đấy của bạn đôi khi là chỉ chào hỏi 1,2 người, nhưng mà câu chuyện cuốn quá, thế là mình mất khoảng độ nửa tiếng mất rồi. Mình nghĩ rằng là, ờ, không sao đâu, tại vì, à, chắc là mọi người cũng sẽ giống như bạn này, đôi khi là mọi người cũng cuốn vào dòng, ờ, chuyện trò như bạn đấy. Đôi khi hỏi thăm nhau, a, một vài câu cũng, a, tính làm cho, như kiểu, đồng nghiệp tình đồng nghiệp mình đi lên, đúng không nào? Không sao đâu. Ừm, không biết là có cái công việc nào mà bạn cảm thấy nó giống giống với nhau, thường ngày mà bạn lúc nào bạn cũng lặp đi, lặp lại chưa? Ví dụ như bắt đầu một, à, một cái, ơ, công việc đi, thì bạn nói chuyện với đồng nghiệp này, nhưng mà đến, a, tầm khoảng độ 1 giờ sau, khoảng độ 2 tiếng sau thì bạn lại bắt đầu, à, giống như vậy, bạn lại trò chuyện với, a, đồng nghiệp của bạn, nó lại tốn kém thêm một chút thời gian. <chuckles>
Ừm. Đúng rồi nè. <chuckles> Ừm. <chuckles> Có nha, cái việc mà bạn nói y chang cái tim đen của mình luôn. Tức là cái việc mà mình lặp đi lặp lại mà mất thời gian cho m của mình á, khi mà mình chuyển đổi tác vụ đó là, à, ví dụ mình, à, đi họp đi ha, trước cái thời gian đi họp thì mình sẽ lại đi vòng vòng mình trò chuyện với một vài cái bạn nhân viên. Rồi xong thì ban đầu thì cũng là mục đích hỏi thăm công việc đó nhưng mà tự nhiên nó hỏi thăm công việc xong á, khổ cái là hỏi công việc thì xong đi thì lại, à, kiểu, nó khô khan quá. Đó, thành ra là cũng, a, nói nói đùa một vài câu. Đó, thì cũng lại bị cuốn vào những câu nói đùa đó, một c vài cái câu đùa giỡn như vậy thì nó cũng mất khoảng tầm 5-10 phút. Đó, mà 1 team của mình thì khoảng 15 người, mà mình cứ đi vòng vòng như vậy, mỗi lần mà mình, à, đi vệ sinh thì mình cũng đi ngang qua nhân viên mình cũng hỏi thăm nè. Rồi xong rồi mỗi lần mình đi họp thì mình cũng đi ngang qua nhân viên mình cũng hỏi thăm một bạn nữa nè và mỗi lần là sếp gọi lên để có cái việc gì đó thì mình cũng đi ngang qua nhân viên rồi hỏi thăm, rồi đi về thì cũng lại hỏi thăm thêm một lần nữa. Cho nên thành ra cái công việc đó đó, nó nó bị lặp đi lặp lại làm cho mình mất rất rất là nhiều thời gian luôn đó bạn.
Ừm, đúng rồi ấy ha. <chuckles> Ờ, mình hiểu này. Ồ, mình hiểu rồi nha. Đôi khi 5 phút mà cứ hỏi đến 15 người thì thật là quá tốn hết cả ngày rồi, đúng không? Ờ, không sao đâu. Không biết rằng là, ờ, mình thấy cái rằng là bạn, ờ, như kiểu, bạn cũng nói là khi bắt đầu vào công việc thì bạn cũng có check email này hoặc là những cái tin nhắn đó để xem công việc như thế nào, thì bạn có mất, a, quá nhiều thời gian để trong cái việc đó hay không?
<laughs> Chính xác luôn nè. Ờ, có nha. Nhất là cái khoảng thời gian đầu giờ nó, à, đầu buổi sáng và đầu buổi chiều đó. Khi mà mình, à, bắt đầu m làm một công việc gì đó, mình có thói quen là cầm cái điện thoại mình lên trước, tại vì cơ bản là sau một cái khoảng thời gian đi đường nè hoặc là sau một cái khoảng thời gian nghỉ trưa nè, thì sẽ có một vài cái thông báo đó. Thì mình sẽ phải check một vài cái email trước nè và đôi khi mình sẽ phải trả lời tin nhắn từ người yêu của mình nè. Đó, rồi một vài cái tin nhắn từ người nhà nữa nè hoặc là bạn thân của mình cũng nhắn tin hỏi thăm nè. Đó, mình trả lời rồi xong mình bị cuốn vào những câu chuyện đó, rồi xong mình trả lời xong cũng chưa đã đâu nha, kiểu như, cái đ cái đ thói quen của mình á. Là cứ thích phải giải trí trước khi mà mình bắt đầu làm việc á. v Cho nên là mình cứ, ơ, hay, ưm, nếu mà không có tin nhắn thì mình cứ hay nhấn vào, ờ, những cái mạng xã hội như là Facebook nè, để mình xem một vài cái bản tin, ơ, trong ngày xem người ta đăng cái gì đó, bạn bè mình đăng cái gì? Rồi xong mình lướt mình xem, rồi cũng lâu lâu mình sẽ mở ra một vài cái video trên TikTok á, rồi xong mình xem. Xem mục đích ban đầu cũng để giải trí, ơ, thư giãn một xíu thôi, rồi bắt đầu làm việc thôi nhưng mà tự nhiên xem những cái video đó đó, thì mình lại bị cuốn bạn ơi. Đó, cuốn rồi xem 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút luôn, rồi xong bị, ưm, giật mình là, ừ, mới thấy là tin nhắn từ sếp, rồi xong mới giật mình quay lại công việc đó. Cho nên thành ra mất nó nhiều thời gian lắm.
Ờ, đúng rồi. <chuckles> Ồ, vậy hả? Ồ, mình hiểu rồi nha. <laughs> Ừ, đúng rồi, mình hiểu rồi. Nói chung là đôi khi là, ừm, ừm, cái thời gian mà chuyển tác vụ thôi kiến bạn cũng, như kiểu là, đôi khi là cảm thấy chậm lại một chút. Ờ, từ cái công việc A chuyển sang công việc B, rồi l ừm, bạn cảm thấy, như kiểu là, ồ, đôi khi là não nó cũng không thể nào mà tập trung, ơ, nguyên 100% vào cái công việc chính nữa, đúng không? Ờ, nó dừng mạch suy nghĩ một chút, à, lắm lúc mạn thấy rằng là, à, mình, ờ, một ngày qua mình khá là bận đấy chứ nhưng mà đôi lúc công việc nó lại, ờ, không thấy hiệu quả, ừm, lắm, đúng không nào? Và làm việc lâu thì kết cả không tương xứng thì đương nhiên là, ờ, mợ mình cũng cần phải chỉnh nại một chút. Thì, à, mình sẽ có một số cái lời khuyên nho nhỏ dành cho bạn, thì bạn có thể lắng nghe mình ha. Ờ, trước hết thì mình nghĩ rằng là, à, những cái công việc mà, như kiểu, bạn tạo nhóm một cái công việc giống nhau đi, ví dụ như là trả lời email, tin nhắn thì bạn gom vào một cái khung giờ hoặc là chia ra 1-2 giờ cố định gì đấy đi, để, như kiểu, nó không bỏ lỡ được nhưng mà mình vẫn, a, à, check email trong một ngày đấy chứ. Ờ, và mình nghĩ rằng là, ờ, đôi khi bạn, à, có thể cần, à, ờ, cần suy nghĩ sâu thêm một chút, như kiểu, làm một cái công việc đó liền mạch ấy. Ví dụ như bạn check email xong rồi thì bạn sẽ tiếp tục làm công việc của bạn một cách liền mạch, rồi đến một khoảng thời gian tiếp theo, bạn nghỉ một chút và bạn có thể trở lại, quay lại check lại, ừm, email cũng được. Nhưng mà chỉ chia ra 1-2 khung giờ thôi. Đừng có lúc nào cứ, ờ, đang làm việc rồi lại check email một tí, rồi xong là đang check email lại cảm thấy là, ờ, mạng xã hội có cái này hay quá, thôi ta lướt một tí cũng được. Ờ, mình nghĩ ra là cứ chia ra một cái khoảng, à, nhóm thời gian cũng như là nhóm công việc nào nó cảm thấy phù hợp là được. Thay vì cứ kiểm tra email rải rác cả ngày thì chỉ kiểm tra, bạn có thể chia ra là, như kiểu là, ờ, 9:00 sáng bạn kiểm tra này hoặc đến buổi chiều thì bạn có thể, ờ, đầu giờ chiều hoặc là cuối giờ chiều bạn kiểm tra cũng được. Mình nghĩ rằng là cứ gom lại những cái việc, ờ, ờ, cái nào chính trước này và cái nào lặt vặt, lặt vặt thì bạn gom, bạn vào làm một lượt cũng được. Mình thấy, a, cái cách này cũng, a, ổn ổn ấy, bạn có thấy sao?
Ừm. Chính xác luôn đó. Ừm, đúng rồi nè. Ừm. Ừm. À. Ừm. À, đúng nha. <laughs> Ờ, hợp lý nhỉ. A, hợp lý á nha. Tại vì cơ bản á mình là cái người cũng chưa có kế hoạch rõ ràng đâu. Mình cũng chưa có lên cái kế hoạch là, ừ, là khung giờ nào là khung giờ check mail nè hoặc là khung giờ nào là cái khung giờ là sẽ đi hỏi thăm nhân viên nè hoặc là khung giờ nào là cái khung giờ mình sẽ đi ra ngoài giải trí, hút thuốc nè, đó. Cho nên á là thành ra là mình cứ lâu lâu thì mình lại mở điện thoại lên check mail, thành ra là mỗi lần check mail như vậy á, thì mình lại tùy tiện mình nhấn vào cái mạng xã hội để mình xem thôi. Đó, cho nên nó cứ bị mất thời gian là như vậy đó, thành ra chắc có lẽ là phải nghe lời bạn đi. Mình sẽ lập lên một cái kế hoạch rõ ràng đi. Trong ngày đó cái khung giờ nào, ví dụ như, a, bây giờ mình thấy là khung giờ quan trọng nhất là đầu ngày nè, thì mình sẽ dành khoảng tầm 15 phút thôi, đầu ngày để mình check mail, đúng không? Và, ừm, 15 phút, a, đầu giờ buổi chiều nữa, mình đặt ra hai cái khung giờ cố định đó luôn đi, để sau này mình check mail trong cái khung giờ đó thôi, để mình không có bị phân tâm nhiều nữa và đồng thời nữa mình cũng sẽ hỏi thăm nhân viên trong một khoảng thời gian nào đó thôi, chứ nếu mà lần nào đi ngang qua cũng hỏi thăm thì chắc <scoffs> hết cả ngày. À, ừm, rất là hay và hợp lý nha.
Ờ, đúng rồi. Ờ, đúng rồi. <laughs> Ờ, chính xác đấy. <laughs> Đúng rồi đấy. Ờ, và bên cạnh đó thì mình thấy rằng là, ừm, bạn có thể, như kiểu, dành một cái thời gian, một khung thời gian tập trung thật sự đi, mà nó không cảm thấy bị gián đoạn đấy. Ví dụ như là bạn, à, chủ động lên một cái lịch, như kiểu là, từng loại việc, đúng không? Thay vì làm theo cảm hứng là, à, cái khoảng thời gian này mình check email, rồi sau cái thời gian đó mình tập trung vào công việc, thì bạn hãy chia những cái, ừm, ngày ra, à, thành khối, khoảng độ, ờ, 20 đến, a, 30, 40 phút gì đó. Thì mình nghĩ rằng là giữa cái khoảng, à, thời gian khối công việc đó, bạn tập trung công việc chính của bạn đi, tầm 40-50 phút thì bạn sẽ dành ra một thời gian nghỉ ngắn, ờ, 5-10 phút. Trong cái thời gian nghỉ đó thì bạn có thể đi, a, hỏi đồng nghiệp nè hoặc là chào hỏi, à, câu chuyện gì đó hoặc là có đôi khi là có thể dành cái thời gian nghỉ đấy để check email, thì chắc là nó cũng không bỏ lỡ câu chuyện, cũng như là, ừm, cũng, ơ, cho bạn một thời gian nghỉ ngơi mà vẫn có một cái thời gian tập trung hoàn thành công việc đó chứ. Mình nghĩ rằng là cứ ghi rõ là, à, 40 phút này thì ta phải làm việc này, thì, à, não sẽ, như kiểu là, không bị kéo đi chỗ khác, ờ, lúc đó bạn đang chăm chú vào công việc rồi thì, à, bạn sẽ có một khoảng thời gian nhỏ, thì bạn check tin mắn hoặc là đi hỏi thăm đồng nghiệp sau. Mình thấy cứ có một cái khoảng thời gian tập trung nhất định nà được, công việc của bạn vẫn hoàn thành, mà những cái công việc kia thì lại không quá tốn nhiều thời gian của bạn.
Ừm. Đúng nha. Ừm. Đúng rồi đó nha. Ờ, chính xác nha, mình thấy mình, à, cũng, a, bị phân tâm khá là nhiều bởi những cái việc như là lướt, á, Facebook nè, hoặc là đôi khi là một vài cái bạn nhân viên hỏi thăm mình nè, thành ra mình mới tập trung khá là nhiều. Cho nên là chắc có lẽ phình phải nghe lời bạn đi rồi xong mình lập lên một kế hoạch nào đó, tập trung cứ khoảng tầm 40 cho tới 1 tiếng, đúng hông? Rồi xong mình sẽ bỏ khoảng tầm 5-10 phút ra để mà có thể thứ nhất là mình có thể thư giãn nè, mình có thể rời khỏi cái việc mà tập trung nè để giúp cho đầu óc mình được thoải mái nè. Đồng thời mình có thể là dùng cái khoảng thời gian đó đi hỏi thăm nhân viên, đúng hông? Có thể check mail khoảng thời gian đó cũng được, hoặc là trả lời một vài cái tin nhắn trên mạng xã hội cũng được, đúng hông? Thì mình cũng tận dụng, thì, à, cái khoảng thời gian tập trung của mình cũng sẽ tốt hơn nè ha, rất là hợp lý nè.
Ờ, đúng rồi. Ờ, đúng đấy. <chuckles> Và mình nghĩ rằng là bạn có thể chuẩn bị cho khi mà chuyển sang một công việc mới đi. Ví dụ như là việc tác vụ còn chậm là do như bạn chưa sẵn sàng, hoặc là trước khi kết thúc một việc thì bạn có thể ghi nhanh là "À, việc này mình còn đang dở dang, mình đang làm đến đâu?", rồi "Ờ, chuẩn bị một cái tài liệu tiếp theo là gì." Hoặc là bạn có thể checklist rồi mở file bạn xem cái gì bạn cần thiết đó. Mình thấy rằng là sau khi quay lại thì bạn sẽ không mất thời gian vào những cái việc, à, suy nghĩ là "À, mình đang làm đến đâu? Bắt đầu từ đâu?" Và đồng thời đó thì cũng, a, cố gắng là tránh xa cái điện thoại một chút, để xa nó tầm tay một chút. Ờ, mình sử dụng ít app hơn thì biết đâu là bạn có thể cải thiện hơn nè.
Ừm. Ừm, đúng nè. À, đúng nha. Hoàn toàn hợp lý luôn, chắc có lẽ là mình sẽ phải tắt một vài thông báo đi để cho đỡ tự yên tâm ha, đồng thời mình muốn lập lên một kế hoạch nào đó trước khi mình làm việc. Cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái lời khuyên cực kỳ là bổ ích của bạn nha, bye bye.
À, chào bạn.